E, değil mi? Hani, eee, farklı şeyler de aslında buna göre değişiyor. Yani, gerçekten söylediğin gibi gibi gibi. Ve bu icatlar, eee, acaba diyorum, hani, eee, bizim en çok hayatımızın neyini, eee, kolaylaştırdı? Kolaylaştırdığı aşikâr zaten. Örneğin sen hangi icat, "İyi ki de bulunmuş, iyi ki var." diyebiliyorsun? Yani var mı böyle bir icat?
Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hımm.
Mesela ateş var, tekerlek var. <chuckles> Değil mi?
Tekerlek. Tekerlek, tabii ki. <chuckles> Ateşi düşünüyordum aslında. Ateş, evet. Yani, çünkü ateş, eee, bir icat değil ama ateşi kullanma şeklimiz bir icat. Hani, kibrit ve çakmak, ikisini söyleyebiliriz en azından. Onlar gerçekten çok iyi icatlar. Yani böyle bir teknoloji olamaz. Mükemmel bir teknoloji ve dünyanın en, eee, eski teknolojilerinden bir tanesi, değil mi?
Hı hı. Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Bu arada biliyor musun Hı hı. Bu arada biliyor musun? Çakmak kibritten önce bulunmuş. Yani
Evet, tam onu düşünüyordum. Bana en ilginç gelen şeylerden bir tanesi de o yani.
Bana da. Ya, ben dedim, hani, kibrit daha basit, hani, çakmak daha, böyle, bir, eee, bir şey ya. Şaşırdım, "Acaba, hani, nasıl olabilir, nasıl çakmak önce bulunur, kibrit daha sonra?" diye. İnanamamıştım buna. Gerçekten araştırdım ve böyle bir şey eee, var olduğunu öğrendim. Ama hâlâ inanmıyorum. <chuckles> İnanmak istemiyorum. <chuckles>
Hı hı, evet. Ama şeyden olabilir ya, çakmak denildiği şeyden bahsediliyor lı olabilir. Hani, çakmak taşının, böyle, bir, eee, ateş yapma şeyi var ya, eee, cıvıltı çıkarma özelliği var. Eee, o ateş o o taş vardı bende. Mesela, benim bir tane taşım vardı, dışarıda bulmuştum dağda, işte, çoba eee, şey, böyle, keçileri falan otlatırken bir taş bulmuştum. Sonra eve getirmiştim. Babama sormuştum, "Evet, çakmak taşı bu." demişti. Eee, onu kullanmıştım birkaç defa. Galiba ondan dolayı, hani, çakmağın o o kısmından bahsediliyor. Yoksa bildiğimiz bu, eee, şey çakmak, hani, sigarada kullanılan çakmak ya da mutfakta kullanılan çakmak, o birazcık daha yeni bir versiyonu. Ama ona benziyor, değil mi? Kibrit birazcık daha kimyasal bir şey bence. O yüzden çok eski değil.
I Hıı. Hı hı, hı hı. A, harika! Evet. I hı. Evet. Hı hı. A, çok iyi! Evet. Hı hı. Hı hı. A, a! Belki de.